Ouais, il y avait un Je sais plus exactement le sens, mais, il y a c'était un comme un petit pacte. Heu, je t'offre quelque chose, tu m'offres quelque chose en en rechange. Et le couteau, c'est, hem, avant tout un outil. Ça, c'est ce qui permet de couper le pain. C'est ce qui permet, voilà, de, heu, par exemple de retirer à l'époque, heu, la laine des moutons. Alors, c'est pas des couteaux, c'est des ciseaux. Mais, i c'est c ça reste le même modèle. Ça reste un outil avant d'être une mais ça peut aussi être une arme. Donc, je pense qu'il y a peut-être un une ambivalence entre les 2. Heu, un signe de de respect, d'encouragement et en même temps de, heu, je t'offre quelque chose, tu m'offres quelque chose en retour ou il faudrait que j'aille creuser parce que je sais plus exactement le pourquoi du comment.
Mmh mh, mmh mh. Oui. Mmh. Oui. Bien sûr. Oui. Tout à fait, tout à fait. Mmh. Mmh, d'accord. Et hem, est-ce que t jusqu'à aujourd'hui, tu as, heu, le c premier couteau que tu as fait? Ou est-ce que, heu, tu l'as donné?
<chuckles> Non! Je l'ai jeté il y a bien longtemps. <chuckles> Parce qu'en fait, on <chuckles> oui. Alors, pas vraiment. C'est qu'en fait, on là, où on est, on fabrique notre propre acier aussi. Donc, heu, on a une on a une méthode à côté, qu'on appelle du grappage et en gros, c'est un peu comment on recycle le c'est ça! Et donc là, heu, c'est il y a les bas fourneaux pour créer du de l'acier. Et le grappage, c'est qu'on a déjà de l'acier. Ça permet de le, hem, de l'infuser avec plus de carbone, on va dire. Donc, pour le rendre plus plus dur. Et donc, du coup, toutes les, heu, les erreurs, heu, les prototypes, heu, les couteaux des stagiaires qui viennent jamais les récupérer, tous les petits morceaux qu'on coupe ou quoi, ça finit au grappage et bah, souvent, bah, mon premier couteau, il a fini au grappage. Donc il a fini dans une autre lame. Donc il n'est pas vraiment mort quoi.
Mmh. Tu l'as jeté! Carrément. <chuckles> Oui, ah, intéressant! Mmh mh. Le grappage, d'accord. Mmh. Oui. D'accord. Mmh mh, mmh mh. D'accord. Ah! Bo il y a il y a l'idée de récupérer? De récupération? Ah super, super. Don donc ça exis ouais.
Ah oui! Complètement, heu. C'est, heu, en fait, à une époque
Ç ça veut dire que les f les forgerons sont sont écolos?
À à une époque, par exemple, on Alors, c'était plus, heu, hem, économique que écologique, surtout à à l'époque où c'était beaucoup fait. Parce qu'en fait, heu, le ça coûtait c'est des matières qui coûtaient très cher. Parce que, pour, heu, créer du du de l'acier à partir du fer, ça demande énormément de charbon. Le charbon, c'est long à faire, et cetera. Donc, c'était plus une façon de recycler économiquement pour pas perdre que, heu et de façon écologique en tout cas.
D'accord. Mmh mh. Mmh mh. Ah, je comprends, je comprends. Ouais. Mmh.